Ты знаешь, я тут столкнулась с такой дилеммой. Не могу сказать, что это, конечно, безнадежная какая-то проблема, но тем не менее меня стал беспокоить, эм, вопрос по здоровому питанию. А это не просто как будет вот здоровое питание, я там вела его сама себе и придерживаюсь. Дело в том, что, м, я как бы потихоньку перехожу на это здоровое питание, да, то есть я информацию всю узнаю, пытаюсь ввести некие привычки, то есть, э, там какой-то разбор ошибок делаю. Но дело в том, что, э, у меня есть прекрасные мои друзья, которые, к сожалению, очень-очень любят, можно сказать даже зависимы от фастфуда.
Мгм. Ого.
Ни, они не только как бы сами, да, зависимы, они еще очень любят встречаться вот в таких местах, да, там где-нибудь в "Макдональдсе", "КейЭфСи", посидеть, поболтать, поесть. Ну, и, соответственно, я с ними тоже всегда встречаюсь с удовольствием, мы это всё там обсуждаем, наши там дела насущные, чё-то прикалываемся, в общем, смеемся, проводим отличное время, но при этом, э, понимаешь, происходит употребление этих всех продуктов, которых избежать в своей жизни.
М. Ну конечно.
И вот встала как бы такая дилемма: как мне всё-таки найти в себе вот силу воли, да, всё-таки это как бы не отказываться от встреч с друзьями, естественно, а отказаться от употребления вот этих нездоровых, да, продуктов и всё-таки поддерживать, э, свое здоровье зар здоровым питанием, на которое я так хочу прям перейти, укоренить, да, его в свои привычки. Но вот есть, а, некие помехи, которые мне мешают. Да, но там еще, конечно, есть, э, там чё преувеличивать. Иногда и я срываюсь. Но вот, э, встреча с друзьями в таких, э, местах, она меня, конечно, подводит периодически.
Ну, я прекрасно понимаю твою проблему. Вот, э, негативный скажем так и фастфуд, и негативные пищевые привычки- это бич современного, э, общества, э, современного времени. Но при этом, а, начало уже положено, потому что, как ты сказала, ты хочешь привить, э, себе эти привычки. И вот главное- это начать. И хорошо, что ты, а, отдаешь себе отчет, э, в том, в чем лежит корень проблемы. И ты понимаешь, что ты перебираешь с фастфудом, и ты хочешь начать, но не знаешь как, вот. А это уже, а, важный шаг, который ты уже сделала, э, скажем так, ну, неосознанно, или который уже был сделан, вот. А, и у меня встречный вопрос. А как часто, э, там сколько раз в неделю или сколько раз в месяц ты, в принципе, ешь, э, э, фастфуд или там нездоровую пищу, и вот как часто ты встречаешься там с друзьями и как часто ты туда ходишь одна? Э, или ну вот помимо встреч с друзьями, как ты думаешь, сколько там в недель, в месяц, раз получается?
Ну смотри, в фастфуд одна я однозначно не хожу. Вообще не хожу. А, по крайней мере сейчас. Если раньше там я могла, да, там что-то п по пути, э, с дороги домой что-то захватить, но это было очень давно. И сейчас одна- нет. Я н не хожу туда однозначно. А вот друзья мои, они как раз таки, наоборот, с работы они всегда забегают вот в какое-нибудь такое заведение. Если это не фастфуд, ну, это всё равно какой-то, эм, знаешь, там уличное кафе, кебаб, что-то ну вот такое, да. И они-то меня всегда зовут. Но встречаюсь я с ними, ну, ты знаешь, раза 3-4 в неделю.
Ну да, да. Ого!
Ну да, вот так. Я не всегда ем это, да. То есть я не могу сказать, что я всегда там ем то же, что они. Я там стараюсь, конечно, выбрать какой-нибудь салатик, да. И ну что-то либо сократить, но поверь мне, у меня не всегда получается. И я даже ну, как-то вот мне неудобно, конечно, отлынивать от таких встреч, да. Ну и в любом случае мне охота с ним провести время. Но я знаю, что я как-то ну невольно становлюсь причастным к поеданию этой еды.
Понятно. Ну конечно, да. То есть, э, э, под дав общественным, скажем так, э, не то чтобы давлением, но вот обстановка располагает, и там тяжело держать себя в руках, когда ты уже находишься в подобном заведении. Ну и не составить грех не составить компанию, а, своим товарищам, но вот то, что ты, а, правильно подметила- это вот то, что ты стараешься, э, иногда брать там какие-то салатики или здоровые альтернативы. И это на самом деле одно из первых, что пришло мне в голову. Это особенно, если это какая-то какое-то сетевое заведение, типа там KFC, "Макдональдса" и так далее, э, у которых, э, я думаю, и в с самом заведении можно где-то найти, э, меню, э, в котором расписаны калории и вот с э, КБЖУ всех э блюд, или в принципе в интернете можно пос смотреть, это тоже находится в 2 клика, и и тем самым, э, выбрать себе самую здоровую альтернативу, ну или одну из самых здоровых альтернатив, которые есть в меню, потому что, э, помимо, скажем так, ненавистных и не очень привлекательных каких-то салатов, яблочных долек, э, вот этих вот морковок и прочего, ну, что время от времени можно брать, но всё-таки и иногда хочется себя радовать и нормальным блюдом. Вот. Можно, э, в том же с самом там ресторане быстрого питания взять гамбургер не на 3 000 калорий, а гамбургер на 500 калорий. Это также много, это также вредно, но это уже в 3 раза лучше. Вот, а помимо этого, э, помимо просто здоровых альтернатив из меню, можно, э, также и менять состав там того же самого гамбургера или ещё чего-то, и, допустим, убрать из него майонез, э, или и вот, и поливать этот салат тоже, и, а, там каким-то, э, дрессингом, э, или маслом, а греческим йогуртом, а, или бальзамическим уксусом, в котором вот меньше калорий.
Да, согласна. Да, м. Да, это это хороший вариант. Это однозначно хороший вариант. Знаешь, я как-то не задумывалась о том, чтобы вообще посмотреть. М, ну вот как ты сказал, да, там расписаны калории. Да, наверняка же есть такая информация. Она, наверное, даже должна быть, да, сейчас уже в современных заведениях. М, я почему-то не думала, а, прям посмотреть и, а, как-то для себя обозначить более, ну, приемлемую для, э, меня еду, когда я всё же с ними встречаюсь. Но, ты знаешь, э, м, как бы вот, э, для салата греческий йогурт я вообще посмотрю, а, где он есть, потому что это тоже, кстати, а, хороший вариант. Потому что майонез я вообще у хочу исключить совсем, м, кетчуп хочу исключить совсем, а вот, э, не знаю, есть ли там где-то греческий йогурт, возможно, ты знаешь, и есть. Потому что я, м, видела, ой, честно, сейчас не помню, какое это было заведение, но это было не "Макдональдс", не KFC, а что-то ещё. Ну какое-то уличное такое тоже, э, кафе быстрого питания. И там, м, и там было прям даже, а, что-то типа з з ну т что-то х х healthy meal чё-то такое было написано. Я помню, что шт что-то там про здоровье было написано. Я ещё так обратила внимание, думаю: "Надо надо как-нибудь туда зайти и посмотреть вообще, что там есть". И может быть, э, как бы стать инициатором поменять, э, место. Хотя бы знать, чтобы для меня тоже был ну некий выбор, да, альтернатива хотя бы какая-то проскакивала.
Ну вот вот. Э, ну, вот да-да-да. То есть всё, что касается, э, сетевых каких-то заведений- это же тоже тренд, это тоже бизнес, всё это здоровое питание, фитнес и так далее. И всё больше появляется в последнее время альтернатив, э, в сетевых, э, заведениях. Но что касается каких-то забегаловок, э, по типу кебабных и так далее, там, конечно, это тяжелее, потому что вряд ли у них, э, расписано, э, сколько конкретно в их блюде калорий и соуса, но опять же там тоже можно, допустим, попросить меньше соуса, потому что вот в том же самом кебабе, то есть булочка, она же про просто хлеб, мясо, оно тоже и о о овощи, они совсем не калорийные, вот. А в чем с самый большой вред и там добрая половина калорий- это вот в этом жирном соусе. И если там попросить поменьше соуса, то уже там 200-300 калорий можно себе сэкономить. И также на каких-то банальных, э, там газировках без сахара, и так далее, тоже можно экономить, э, те же самые калории, вот. Но помимо вот этих вот методов, может быть, можно, в принципе, а, как-то предлагать, э, своим друзьям более здоровые альтернативы, э, вот какие-то заведения.
Да, я согласна. Ну, согласна, да, да-да.
То есть раз вы уже собираетесь, может быть, стать инициатором, э, попробовать ть э, что-то новенькое и выбрать какое-то заведение, где будут более здоровые, э, менее калорийные альтернативы, э, привычным блюдам.
Ты знаешь, я с тобой согласна. Мне, наверное, самой, э, нужно в первую очередь, э, а, ну, так скажем, провести, да, анализ вообще заведений, которые вокруг нас находятся. А, и по крайней мере, м, ну, вот после того, как я проведу какой-то, да, там анализ, посмотрю, что там вообще в меню есть в других заведениях, мне хотя бы будет, что предложить им взамен. Потому что если я вам просто скажу: "Слушайте, давайте поменяем заведение, потому что мне там, ну, удобнее, да, будет находиться". Хотя они знают, э, что я перехожу на здоровое питание, но они немножко не разделяют мои взгляды, да, то есть, э, ну, я их за это не виню, я абсолютно их понимаю. Я точно так же любила это и фастфуды и, м, до какого-то времени вообще не обращала на это внимания. Но сейчас я этим занялась и понимаю, что н ни пока нету такой поддержки, да, хорошей, но я на это не обращаю внимания. Вот. А тот факт, что предложить им какую-то альтернативу уже с названием, да, и сказать: "Слушайте, да тут вообще такие отзывы классные", на этом можно попробовать. И плюс, как ты сказал, вот эти все газированные напитки. Да, мне их нужно однозначно искоренить. М, и они у меня всё-таки проскакивает, но я с тобой соглашусь, что, а, поэтапно вот эти вот все, как ты сказал: соусы, какие-то газировки, то есть вот это вот всё. Я, да, я себе сейчас на заметку еще возьму, что мне нужно исключить. Это в том числе то, что ты перечислил. И я думаю, что я как-то уже справлюсь более более проще с этой ситуацией.
М. Ну. Ну вот да, с миру по нитке- оно так и набирается. То есть здесь выпила газировку без сахара, там взяла вместо двойного чизбургера обычный, здесь кебаб без майонеза. И так оно и начинается, и там уже проще будет, то есть главное- начать. Поэтому, надеюсь, у ров моих советов тебе помогут.
М. Да, конечно, мне однозначно помогут твои советы. Если что- я обращусь к тебе ещё.